Telefonu masadan kaldırmak sence buluşmaları nasıl etkiler?
Farklı farklı buluşmalar oluyor tabii ama, eee, hepsinde de bence illaki olumlu etkisi var diye düşünüyorum ben.
Değil mi? Gerçekten mi? Eee, senin son zamanlarda yaşadığın bir buluşmaya ve telefona dair bir hikâyen var mı?
Evet, son zamanlarda, eee, en çok hep e e eşimle vakit geçirdiğim için, eee, onunla işte misal, işte, hafta sonu bir yere, farklı bir yere gittiğimizde orada yemek yerken E, bir de şimdi şey oluyor, eee, hep birlikte yaşadığımız için o birlikte zaten olmanın verdiği bir hisle sanki telefona bakmak daha az ayıpmış gibi bir algı var sanırım. Ama ben bu konuda biraz daha eski kafalıyım sanırım. Rahatsız oluyorum.
Hı hı. E, tabii. Ha. Yani, şöyle şöyle diyebilir miyiz? Şimdi sen eşinle bir masadasın, işte güzel bir, eee, kahve gelmiş, yanında bir tatlı var. Sohbet ediyorsunuz ikiniz ama ikinizden birinin eli refleksle böyle arada bir cebine gidiyor, bir ses duyuyor, kendinin sanıyor. Bu seni rahatsız eder mi?
Evet. Evet. Tam olarak bu rahatsız ediyor, evet. Yani, hani, o bildirime bu kadar, hani, aniden koşmak, hemen o bildirime bakmak telefon çalmadığı müddetçe ki bunu da, zaten, dile getirdiğim için, eee, eşim dikkat etmeye çalışıyor ama hâlâ istediğim düzeyde olduğunu söyleyemem.
Hıı. Değil mi? Hı hı. A! <chuckles> Peki, arkadaşlarınla bu durumlar nasıl? Yani herkes telefonlarını bir en azından 1 saatliğine iptal edebiliyor mu? İster miydin böyle olmasını ya da?
Şimdi, arkadaşlarla olunca daha farklı oluyor. Aslında, kesinlikle arkadaşlarla da olsa yine isterdim ama arkadaşlardayken, hani, o kadar, hani, eşinle olduğu gibi samimi hissedemediğim için, hani, eee, bunu açık bir şekilde dile getirmekten e, kaçındığımı fark ettim. Hani, söyleyemiyorum ama orada daha çok böyle, işte, kimisine mesaj geliyor, kimisine bildirim sesi geliyor, işte, ve bunlara daha kolay kapılınabiliyor ve ister istemez o ahenk bozuluyor, o denge şaşıyor ve, ııı, eskilerdeki, mesela, bir 10 sene önceki buluşmalarımı düşündüğümde, gerçekten telefonun oldukça olumsuz etkisi olduğunu gözlemledim.
Hıı. Hımm. E, tabii. Evet. Evet. Hı hı. Çok doğru, eee, bir şeyden bahsediyorsun. Yani, insan psikolojisinin bu küçük ekran büyük yalnızlık kısmına aslında, eee, gerçekten çok, ımm, <tsk> yol açan bir, iii, cihaz bu. Iıı, o zaman kazmayı azıcık daha derine vuralım. Şöyle bir şey söyleyeyim: Şimdi, eee, bir doğum gününe gittin. Eee, doğum gününde, eee, herkesin elinde telefon var
Evet. Evet.
ve sen, eee, dedin ki, eee, bunlar da arkadaşların, arkadaşlar herkes telefonunu şu sepete koysun. 1 tane sepet uzatıyorsun, herkes de koyuyor. Eee, ve 1 tanesi diyor ki, eee, gizlice tuvalete gidiyor mesela, telefonunu kullanıyor. Böyle bir şey fark etsen nasıl bir tavır alırsın?
Evet. Evet. <chuckles>
Gidip tuvaleti şey yapar mısın, yoklar mısın, <chuckles> ne yapıyor diye.
Ya aslında Buna benzer eee, buna benzer olaylar tabii, hani, eee, yaşanıyor zaman zaman ama evet, yani, dediğim gibi, arkadaşlarıma biraz daha böyle, eee, yanlış anlamalarından çekindiğim için sanırım, eee, hani, artık zaten bu konuyu konuşmuşken üst üste, hani, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü uyarıyı yapamadığımı fark ettim. Eee, daha sessiz kalıyorum ama böyle benim de bundan enerjim etkileniyor, böyle benim de modum düşüyor ve böyle o samimiyet dağılıyor gibi hissediyorum. Kaldı ki en basitinden, hani, buluşma harici normal arkadaşlarla yapılan gezilerde bile, hani, sürekli fotoğraf çekilmeye odaklanıldığındaki geziyle, eee, fotoğraf çekilmeyi unutulan gezi arasında da aslında çok büyük farklar oluyor. Yani, sanki daha çok gülüyoruz, daha çok eğleniyoruz o unutulan gezilerde. Yani, o paylaşımlar artıyor gibi hissediyorum ben.
Hıı. <chuckles> Hıı. Öyle. Evet. Hı hı. A, değil mi? Hıı. Hı hı, hı hı. Çok doğru. Emm, peki bir şey sormak istiyorum, bir de, eee, bu konu daha çok gençler için, eee, çok yaygın kullanılan bir şey; cep telefonu, işte, sosyal medya, iletişim. Eee, ailende yaşı ileri olup hiç bu kadar bağımlı olan var mı? Telefonsuz hiç masada durmayan ya da koltuğunda, eee, vakit geçirmeyen?
Hımm. O da gerçekten çok enteresan. Annem, babam, eee, bu teknoloji, yani, v daha bu kadar, eee, hayatımızda büyük yer kaplamadan ilk başlarda, böyle, bize gençlere tepki gösteriyorlardı. Sonra zaman içinde yavaş yavaş şu an annem babamın ekran süresi bence, her ikisinin de ayrı ayrı 7-8 saat olmuştur, diye düşünüyorum günlük ortalama. Yani, onlar kontrolden çıkmış durumdalar bence ve bu beni çok şaşırtıyor gerçekten. Yani, 60 yaşında insanların bu kadar kendilerini buna maruz bırakmaları da çok garip geliyor. Bir de sonra da diyorlar ki, "Ay, başım ağrıdı ekrana bakmaktan." E, bakma. <chuckles>
Hıı. <chuckles> Gerçekten mi? İnanılmaz. <laughs> Ay, <laughs> değil mi? <laughs>
Gerçekten, he ben Türkiye'deyken annem bulunduğum şehre yanıma geldiğinde beni ziyarete tek başına gelmişti bir gün. Geldi işte içeri, sarıldık, geçtik oturduk. Telefonu eline aldı kendi telefonunu, ben böyle hiçbir şey yapmadan ona bakıyorum, oturdum bakıyorum. Baktı, baktı, baktı, bekledim sabırla bekledim, yirmi yirmi beş dakika oldu. 20-25 dakikanın sonunda, "Anne beni görmeye mi geldin, telefonuna bakmaya mı geldin?" deyince orada benim artık hislerimin s değiştiğini anlayınca hemen bıraktı, “Özür dilerim, özür dilerim.“ demeye başladı ama bu da garip bir hâl aldı yani. Ya, yaş fark etmiyor artık.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Bak şimdi. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Yoksa. Hıı. Ha ha. Evet. Evet, öyle bir şey de fark etmiyor. Peki, sana 1 tane, emm, filmden 1 örnek vereceğim anlattığın şeyler bana biraz, eee, bir, ımm, <smacks lips> ilham verdi bir filmle ilgili. Şimdi ünlü bir film var. Eee, ımm <tsk> 2000'lerin ortaları, 2015-2016 falan o aralar çekilmiş bir film. Bir kara mizah. Eee, bir akşam yemeğinde birkaç arkadaş bir oyun oynuyorlar. Eee, telefondan hiç kimse vazgeçemeyince bir türlü, devamlı telefona bakınca birisi kalkıyor, sen diyelim, eee, kalkıyor diyor ki herkes telefonunu masaya koysun, akşam boyunca gelen bütün mesajlar yüksek sesle okunacak. <tsk> Tabii, eee, bir süre Eee biliyor musun?
Hımm. Evet. Hı hı. <chuckles> İzlemiştim bu filmi. Evet izlemiştim. <chuckles>
Hah, tamam, yani bu gerçekten çok zorlu bir şey. Eee, peki diyelim ki sen böyle bir, eee, sofraya oturdun, sen varsın, kocan var, baban var, annen var, eee, belki görümcen var ya da kayınbiraderin var, kız kardeşin var, enişten var. Böyle bir şey olduğunda bu bu oyunu oynadığınızda ilk önce kim paniklerdi? Kim karşı çıkmak isterdi?
Evet. <chuckles> Evet. Bana eşimin kardeşleri karşı çıkar gibi geldi şu an. <laughs> E, çünkü zaten, eee, benim kendi telefonum olsun, eşimin telefon olsun, yani i hep bizimkiler ortada ve kimin ne konuştuğunu, hani, konusunun o kişiyle ne olduğunu gündemini herkes bir şekilde bildiği için zaten, hani, eee, çok, hani, kimsenin garipseyeceği bir şey yaşanmaz. Ama, eee, eşimin kardeşleriyle eşim böyle zaten kendisi de söyler böyle, hani, daha, eee, kendisinin de farkında olmadığı bir, hani, o, eee, nasıl desem, hani her şeylerini bilmezler birbirlerinin. O yüzden de Evet. Evet, evet. O yüzden onlar paniklerler diye düşündüm sen bunu söylediğinde. Ama, hani, o filmi izlerken zaten bunu da düşünmüştüm. Acaba dedim, hani, tabii sayı arttıkça değişiyor, yani, bunu kimlerle yaşasam, eee, böyle bir panik ortamı oluşur ve aynı zamanda orada zaten filmde şeye de vurgu yapıyordu. Aslında, hani, ne kadar orada birbirleri hakkındaki olumsuz düşünceler de ortaya çıkıyordu, dedikodular ortaya çıkıyordu. En azın Evet, ne kadar da, hani, sahte ilişkiler üzerinden ilerleyen arkadaşlıkların günümüzde, eee, devam ettiğini de bir yerde aslında yüzümüze vuruyordu yani. Çok şükür Allah'tan öyle bir sıkıntım yok da. <chuckles> Benim daha çok bu, hatta daha yeni böyle gine eşime isyan etmiştim, ne kadar çok bu telefonu eline alıyorsun, ben artık telefonun icat edilmediği bir çağda yaşamak istiyorum diye. Sonra tabii ben öyle isyan edince tamam deyip hemen bıraktı. Sonra “Hadi tamam gel yanıma.“ dedi, gittim yanına, sonra 10 dakika ya geçti ya geçmedi. A, bir arkadaşım bana bir şey sormuştu deyip yine telefon eline almaz mı? Yani, gerçekten Evet.
<laughs> Öyle mi? <laughs> Ha ha. Hı hı. Ha. Özel hayatları daha kapalı. <laughs> <laughs> Hı hı. <tsk> Evet, değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii. Değil mi? Hı hı. Evet. Hımm. Hımm. A, evet <chuckles> oluyor öyle şeyler. <chuckles> Peki, emm, ay, sence birinin telf telefon ekranını sık sık kontrol etmesi, eee, artık normal sayılabiliyor mu? Yoksa gerçekten bir saygısızlık mı buluştuğunda arkadaşlarınla?
İnanılmaz. Ha, ben ekranın sık sık kontrol edilmesini hâlâ normal karşılamıyorum. Bu bana göre bir bağımlılık, eee, sinyali, yani. Gerçekten de ekran bağımlısı olduğunu düşünüyorum o kişinin. Çünkü hatta bildirim gelince bile. Yani tamam, çağrı cevaplansın, mesajlar acilse cevaplansın ama bildirim sesine de bu kadar koşulmaz ki. Yani ne olabilir? Sosyal medyadan nasıl bir haber gelebilir ya da ne yapabilirim?
Hımm. Hı hı. Evet. Değil mi? <chuckles> Bir anda bir şeyi beğenmesi lazım. <chuckles>
O yüzden Hah, evet. Yani, hani, bu bana fazla geliyor açıkçası ve dediğim gibi ben bunun bu kadar olmadığı çağlarda yaşarken, eee, iletişimlerden sohbetlerden, ilişkilerden çok daha mutluydum.
Hıı. Hı hı. Peki, şöyle bir şeyden o zaman örnek vereyim sana, madem eski zamanlar çünkü 2'nci kere bunu vurguluyorsun. Eski zamanlar dedin, 1940'dasın radyo yeni icat edilmiş evde. Evde, eee, evde birdenbire, emm, <smacks lips> haberler başlıyor. Ajans dedikleri o zamanlar. <chuckles> Evde herkes sesini, nefesini tutuyor ve baba diyor ki "Hiç kimse konuşmasın." Kulağımız ses kutusunda belki 1 saat o dinleniyor. Bunda da öyle bir şey var mıydı dersin? Acaba teknoloji ilerleyince biraz, eee, herkesin iletişim şeklini etkiledi mi acaba?
Evet. Hah. Evet. <chuckles> Bence bu bu söylediğin bana da tatlı geliyor. Ya belki de, hani, bunun <chuckles> ya yanlış mı ay ayırt ediyorum onu öyle ama, hani, o çünkü günün farklı bir zamanında, yani, böyle, hani, çok kısa, birbirinin ilişkisini olumsuz etkileyecek bir şey gibi hatta ortak paylaşılan bir zaman bile oluyor. Hani, onu, böyle, hep birlikte, böyle, bekliyorsun, heyecanla ve kısa sü Evet, evet. Yani, elinde o sıra sadece o var. Ki mesela bana, eee, işte, dedemler falan anlatırlar, eee, daha i aynı 1950'lerde evet, eee, yani, böyle, daha siyah beyaz ekran varken, işte, eee, köyde sadece onların evinde varmış. İnsanlar, böyle, izle Hani, orada bir paylaşım var ya. Hani, o paylaşım olduğu için
Ya, bak şimdi. Yo, yo, yo, değil. I hı. Evet. Hımm. Hımm. Eski teknoloji ne de olsa, evet. Hı hı. Hı hı. Evet, tabii. Evet, evet. Evet. 70'lerde. Ha ha. Yani I hı. Şöyle ş şöyle aslında tabii bu teknolojinin, eee, nesillerdeki etkisiyle ilgili mesela, eee, senin, eee, şimdi çok nostaljik ve hoş bulduğun şeyi o dönemde bir önceki nesil rahatsız edici buluyor olabilirdi. Yani, televizyonun çıkmasını, komşuların toplaşıp o bütün çoluk çocuk gözlerin ekrana dikilmesi ya da mesela 90'larda o kulağına kulaklık takıp dünyayı sessize alan gençler, hani hiç dinlemeyenler. Aslında her nesil biraz bu konuda, eee, bir şeylik yaşıyor. Karakterle, kişilikle de ilgili olarak elbette. Ama yine de hiç bu kadar değildi, değil mi? Ya, bu kadar k dikkatini sabitlemek, bu kadar duyguları yönetmek durumunda değildi teknoloji.
Güzel ama telefon çok bireysel. Tamam Evet. A! Evet, yani, resmen artık hayatımız üzerinde karar veriliyor gibi bir his var ya, orada yine o şekilde, hani, insanın her ö hayatının her alanına etki eden bir durum yoktu. Şimdi artık ele geçirilmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden yani. Belki de ondandır, yani. O men şu an çok bu bireyselleşmeye yöneldi ve de se ilişkileri de belki sahteleştirdi, belki bozdu, bilemiyorum. O yüzden de rahatsız geliyor olabilir bu durum bana.
Hı hı. Hımm, hımm, ımm. Evet. Evet, evet. Doğru diyorsun. Şöyle de hissediyor musun bazen mesela insanlar aslında birbirleriyle konuşmuyor da birbirlerine yayın yapıyor gibi?
Gerçekten tam olarak öyle. Yani bir de herkes sürekli, eee, bir konuda, eee, yetkin ve uzman bir kişi ve bilgilerini açıklıyor <chuckles> gibi bir içine giriyorum. <chuckles>
Hı hı, tabii. <chuckles> Değil mi, etrafında onu dinleyen, eee, takipçileri var sanki. Eee, söylediği şey ya beğeni alacak ya üstüne yorum yapılacak, onun üzerine tartışılacak ama kendi, eee, yaptığı, eee, yayın üzerinden, kendi anlattığı bilgi üzerinden. Eee, gerçekten insanlık biraz böyle bir, eee, kendi küçük evreninin CEO'su hâline geldi. Eee, sosyal medya da bunu cilaladı. Eee, peki bu konuda bir, eee, olumlu bir, eee, gelecek, eee, umuyor musun?
Evet, evet. Evet. Evet.
Ne dersin, nasıl olacak?
Ya ummaktan ummaktan başka şu an elimde seçenek olmadığı için en azından böyle bireysel, bireysel benim gibi böyle küçük çabaları gördükçe diyorum ki yalnız değilim, yine çabalayanlar, işte bu durumdan şikâyetçi olanlar, değiştirmek isteyenler var. Çünkü teknolojinin çok olumlu etkileri de var. En azından hani onu kullanmak adına "bari, eee, kendimizin kontrol edebileceği kısımları kontrol edebilsek" diye böyle küçük çaplı belki, eee, eylemlerle olumlu neticelere ulaşabiliriz diye umuyorum. Ummaktan başka elimden bir şey gelmiyor ne yazık ki şu an.
Hı hı. Evet. Hı hı. Bir taraftan da aslında yaratıcılığa bir alan açmış da olabilir tabii. Eee, hani kolektif kalıplardan kurtulunca herkes kendi kendine biraz daha denemeler belki yapıyor. Yapay zekâyı faydalı yönde kullanabiliyor. Bir de sınır bilinci olmadı mı? Hani benim alanım senin alanın <chuckles> biraz hani o anlamda da sanki.
Doğru. Evet. Yani evet. Tabii, olumlu etkileri zaten çok çok fazla. Onu zaten yadsıyamayız ama, eee, belki de işte onu kullanırken o dengeyi korumak mesele. O dengeyi korumaya çalışmak önemli oluyor.
Hı hı. Hı hı. Değil mi? Evet. Karanlıkla ışığın, eee, dengesini biraz, eee, belki, eee, insanlar kurabilirler. Eee, çok güzel bir sohbet oldu bu gerçekten. Bütün bunları, eee, benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum.
Evet. Ben teşekkür ederim.
Eee, tekrar görüşmek üzere o zaman.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
Baybay.